ใช่ค่ะ ยังไงก็นั่นแหละ
อืม แต่คุณ โชคดีอะ โชคดีมากที่เจอ งานที่แบบว่า เออ เป็นงานที่ดีและ ตรง ตัวคุณเองมากที่สุด มีเวลาดูแลตัวเอง มีเวลาพัก ผ่อน เงี้ย ใช้ เวลากับคนในครอบครัวเพื่อนฝูง อืม ค่ะ ยังไงแบบ โอ้โฮ วันนี้แบบขอบคุณมากเลยค่ะ ที่แบบมาแชร์เรื่องราว มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะ เออ แล้วก็แบบคำแนะนำ ดี ดี ด้วย อยาก จะ เผ่นบ้าง อะไรแบบ เนี้ย <laughs> เออ แต่จะอยาก จะเผ่นนะ ค่ะ
<chuckles> เออ ใช่ เออ ครอบครัว ใช่เลยค่ะ อืม ค่ะ ก็อิน ยินดี ค่ะ <chuckles> ก็ยินดีที่ได้แบ่งปัน ไว้โอกาสหน้าเนาะ ถ้ามี ถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกว่างานเป็นยังไง ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ชวนมาคุยกันวันนี้ ค่ะ สวัสดีค่ะ
โอเคค่ะ โอเคค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ